ครับผม ไม่ เพราะว่าถ้า ถ้าถอยแล้วมันก็ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้แล้วอะครับ คือมัน คือการยอมแพ้ไปแล้วครับ
นะคะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อย่าท้อเด็ดขาด แค่นิดเดียวเองแค่นั้นเนาะ เราก็จะเป็นผู้ชนะแล้ว
ครับ อย่าท้อ ครับ <clears throat> ครับ จริงเลยครับ ผมก็เรียนรู้อะไรจากคุณอยู่นะ นะครับ คือ
<chuckles> อา ขอบคุณมากเลยค่ะ <chuckles>
คือ สิบห้า ปี แล้วอยู่ดี ๆ มาทำอะไรใหม่มันเป็น <tsk> คือถ้าเราย้อน ย้อนไปเนี่ย คือมันไปไม่ได้เลย คือเราต้อง move on
ค่ะ ยังไงต้อง ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ วันนี้ดีใจนะคะที่ได้คุยกับคุณ
ครับ อืม มัน มันคือ ครับ ครับ ไม่ ผมมองเห็น high risk high reward ของคุณนะ
แล้วก็ ขอบคุณมากจริง ๆ อา ขอบคุณค่ะ